Mhm.
Walaupun suatu, eee, atau seorang influencer ini di endorse, tapi dia harusnya tetap, eee, mengatakan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi, jangan mengada-ada yang enggak ada gitu kan mhm.
Eee, jadi misalkan ya, kan banyak nih produk-produk ya kan, bisa di maklumin misalkan, eee, si sponsor gitu bilang, eee, ini musti seperti ini, nah namanya, eee, orang banyak ngelihat si influencer ini, jadi dia kan, eee, apa dipakai oleh si sponsor untuk mempromosikan barangnya ya, Kak, ya sebenarnya si influencer ini tahu barangnya itu misalkan enggak bagus gitu, Kak.
Heeh. Mhm. Ya. Mhm. Mhm. Eh.
Nah, gimana sebenarnya tadi, u u mungkin kan, yah kalau kerjasama kan m dapat ininya ya uangnya gitu loh, Kak, jadi k k apa tuh yang sebaiknya sebaiknya dilakukan si influencer ini?
<laughs> Heeh. Ini sih sebenernya yang berat gitu kan, kayak pertaruhan moral gitu kan untuk seorang influencer memang ya bisa dibilang, eee, dari endorse ini kan salah satu pendapatan terbesar gitu kan dari seorang influencer tapi pilihannya ya, berarti di tangan influencer itu sendiri gitu, mau mempertaruhkan kredibilitasnya demi uang atau enggak gitu. Jadi, sebenarnya, di situ aj di situ aja sih sebenarnya, eee, poinnya gitu kan, kadang-kadang memang ada influencer yang kayak, kayak masalah gitu kan walaupun dia tau barangnya jelek gitu kan tapi ya demi uang ya tetep tetep dijual, tetep disponsori, nah ini s ini tuh, sebenernya enggak baik gitu. Jadi lebih ke kita aja gitu kan. Gimana sih kita ngeliat, eee, influencer-influencer yang bisa dibilang kredibel gitu, karena memang ada beberapa juga influencer di Indonesia gitu yang
Yang kredibel, Mhm. Oh. Ya. Tetap dijual. Heeh.
walaupun mereka tuh di endorse, tapi tetep bilang yang sejujurnya gitu, karena mereka tuh ngeliat tugas mereka iya, heeh karena mereka tuh ngeliat tugas mereka sebagai influencer tuh, cuma untuk kayak, eee, mempromosikan, met memberitahu khalayak ramai kalau oh, barang ini tuh ada lagi dijual loh. Tapi bagus, jeleknya dia kasih ke penonton itu sendiri gitu kan. Mau menilai barang ini baik atau enggak itu terserah mereka gitu nah ini sih sebenernya yang bagus gitu. Jadi jangan, eee, mengada-ada, apa yang enggak ada gitu kan, <chuckles> itu aja sih.
Oh, ada juga yang berani ya bilang. Oh, bagus. Y yang bagus heeh. Jadi, nggak miss informasi gitu ya, jangan jangan apa, eee ,mengada-ngada kalau memang, eee, produknya enggak baik atau misalkan negatif positifnya dikasih tahu ya gitu kan? Heeh.
Heeh, bener banget. Heeh. Nah, ini sih yang jarang, heeh.
Susah juga jadinya ya, ini, eee, begitu banyak influencer ternyata tuh enggak semuanya kredibel ya. Jadi sebagai penonton juga musti lihat juga ya, Kak, ya musti peka juga ya.
Iya. Mhm. Iya.